Sebenarnya aku tuh bingung banget deh. Mmm, gimana ya. Aku bingung karena, aku nggak bisa buat, eee, ngulangin waktu. Susah ya, bukan nggak bisa, susah banget, buat ngeluangin waktu supaya aku tuh, nggak, eee, menghabiskan waktu tuh dengan pekerjaan-pekerjaan. Entah itu pekerjaan kantor, atau misalkan memikirkan inovasi untuk kantor aku, tempat kerja ya. Atau misalkan aku bikin, eee, sesuatu hal, misalkan kayak, eee, konten gitu kan, terus kayak bikin konten jualan. Jadi, kayak aku tuh, kayak, mindset aka ku tuh, mindset aku kayak, mmm, pokoknya waktu itu, harus produktif, karena mengingat umurku sekarang yang sudah menginjak, eee, kepala 3 mungkin ya. Jadi kayak, sudah mepet, kalau misalkan aku belum bisa kayak, mmm, bikin rumah sendiri atau misalkan, eee, punya kendaraan sendiri. Jadi, kayak aku tuh, kayak, seolah-olah kayak aku tuh, merasa, mmm, nggak punya hak, ataupun ya nggak punya banyak hak, untuk terlena dengan waktu, gitu kan. Dan kadang itu pun menyiksa diri aku sendiri yang bikin aku tuh kayak jadi stres, terus kayak kurang istirahat, gitu tuh. Nah, aku tuh bingung, sempat tuh bingung, gimana sih eee, caranya supaya aku tuh, bisa ngelawan itu, gitu.
Kenapa? Oke. Oke. Iya. Ah. Aha. Aha. Iya. Oh, paham paham paham. Berarti kamu tuh, memang eee, selain apa ya, selain memang pada dasarnya orangnya produktif, gitu ya. Tapi, kamu juga ada tuntutan dari diri kamu sendiri, untuk terus-terusan bisa menjadi lebih produktif, dan mungkin, eee, dengan kamu ngera ka dengan kamu semakin produktif, kamu ngerasa lebih berguna, nggak cuma untuk diri kamu, tapi untuk orang sekitar dan masa depan kamu, ya. Paham aku, oke. Nah, eee, tapi sebetulnya nih, eee, apa sih, yang bikin kamu paling ngerasa bersalah, saat kamu mau mencoba untuk, eee, nggak nggak nggak harus bersantai deh, tapi kamu mencoba untuk, apa ya, lebih pelan-pelan, gitu, lebih slow down, gitu, ada perasaan rasa yang kayak gimana sih sampai kamu tuh berat banget?
Mhm. Iya bener, heeh. Mhm. Heeh. Mhm. Iya, dan bersalahnya tuh adalah, mmm, karena apa ya, karena aku belum mendapatkan pencapaian yang, mmm, dicapai oleh teman-teman seangkatan aku mungkin ya. Jadi kayak aku tuh, mmm, kayak berkata ke diri sendiri, “Kamu tuh, jangan leha-leha, kamu tuh jangan leyeh-leyeh, tuh, teman kamu lihat, sudah bisa beli ini, beli itu." <chuckles> Jadi kayak, aku tuh, ya, mmm, secara tidak langsung kayak, nge-push diri aku sendiri supaya aku harus tetap produktif bagaimanapun caranya, entah itu walaupun hal-hal sepele, gitu kan. Itu harus, gitu. Aku kadang, ya, sih bingung juga sih, kayak gimana ya, supaya aku bisa, lebih menghargai waktu dan juga kayak, punya waktu juga buat, eee, diri aku sendiri. Karena kan, sebenarnya yang namanya rezeki itu, kan, sebenarnya sudah ada yang ngatur lah, ya, nggak perlu kayak terlalu over produktif, gitu kan. Tapi kayak, aku tuh kayak, ya tetap saja kan, yang namanya rezeki itu kan, harus ada ikhtiar, gitu kan. Berarti ke sana, <chuckles> Gitu, heeh.
Oh, baik. Iya. Betul. Bener sih bener sih, paham banget nih. Eee, oke oke, jadi sebetulnya ya, itu tadi ya, yang ngeberatin mungkin ditambah lagi nggak cuma mungkin kamu belum ketemu nih, sama target diri kamu sendiri, tapi ditambah lagi kamu juga membandingkan, mmm, posisi kamu sekarang, keadaan kamu sekarang tuh dengan lingkungan sekitar kamu, gitu ya. Jadi ada, eh, ditambah lagi nih rasa bersalahnya, karena itu, oke baik. Eee, tapi, eee, s kamu sudah pernah coba belum sih, yang namanya untuk, eee, apa ya, m me mempelankan ritme produktivitas kamu atau bahkan bersantai sejenak, gitu. Ada nggak sih, upaya kamu, untuk pernah mencoba untuk ke situ?
Mhm. Heeh. Mhm. Mhm. Mmm, pernah, tapi, mmm, itu tuh kayak harus dipaksa dulu. Harus dipaksa oleh keadaan. Misal, mmm, dipaksa oleh istri, misalkan untuk jalan-jalan, misalkan ke mall atau misalkan ke alun-alun kota, gitu kan. Mmm, terus, kalau misalkan dipaksa dengan keadaan ketika tubuhku sudah mulai lelah, misalnya kayak, jalan tuh, sudah mulai sempoyongan, terus kayak misalkan tuh, eee, ketika kerja tuh, sudah mulai nggak bisa fokus. Nah, dari situ baru aku coba, mmm, eee, apa ya, coba sedikit mengurangi ya. Tapi nggak sampai, benar-benar nggak produktif, gitu kan, aku kurangin gitu kan. Jadi kayak, seolah-olah kayak aku tuh, kayak, kalau misalkan udah kek sudah kerasa gejala, burnout. <chuckles> Te itu baru aku agak mulai ngerem, tuh. Nah, sebenarnya kan, kalau yang bagus itu, harusnya kayak seimbang, kan. Aku tuh kayak, susah buat menyeimbangkan itu.
Oke. Yak. Heeh. Oke. Iya. Iya, betul. Oke oke, dan itu pun kamu hanya mengurangi ya, biarpun kamu udah berasa nih, tanda-tandanya. Mengurangi, nggak yang benar-benar total istirahat yah, berarti ya? mmm, baik. Eee, tapi pada saat kamu mengurangi itu tuh, eee, ada waktu-waktu yang memang kamu pakai untuk istirahat, dong?
Heeh. Iya, heeh, mhm. Ada ada.
Nah, itu tuh, biasanya yang paling rileks yang berpengaruh ya, ke kamu, yang bikin kamu paling rileks, bikin kamu paling refresh, itu setelahnya tuh, apa sih?
Heeh. Mhm. Mmm, yang bikin, e refresh ya?
Eee, ril rileks dan ngerasa yang paling paling bikin kamu cepat tenang, cepat rileks, dan pake dan kayak, oh, sudah deh, ini kayaknya, s eee, siap lagi deh, ini untuk produktif, kayak kayak ritme sebelumnya.
Apa ya? Heeh. Oh. Yang paling berasa paling berasa banget, bikin aku, eee, lebih refresh lagi, cuma satu sih, intinya tidur. <laughs> Iya. Karena memang, aku kayak, tidur tuh, sehari paling kayak 4 jam, 5 jam, gitu kan.
Nah, oh baik. Ya ya, oke oke, karena Wah, oke.
Ya, gitu aja sih, kayaknya mungkin obatnya tidur sih. <chuckles>
Betul sih. Ih, tidur atau istirahat itu penting banget sih. Jadi, apalagi tadi ditambah, ya, rata-rata tidur kamu itu cuma 4, 5 jam, itu tuh, mmm, bisa dibilang memang kurang banget dari standar istirahat untuk tubuh. Itu itu pun yang dipakai untuk rutinitas, wajar-wajar saja, gitu, apalagi untuk orang-orang yang produktif nih, harusnya sih, bisa disesuaikan lagi istirahatnya, ya. Nah oke, aku nih mungkin ada nih, beberapa saran yang bisa diterapkan nih, tapi nanti, eee, disesuaikan lagi ya, dengan kenyamanan kamu seperti apa.
Heeh. Mhm. Iya sih. Mhm. Heeh. Heeh. Ya boleh, gimana tuh?
Oke, mungkin yang pertama, kamu bisa banget nih, untuk yang namanya, eee, mengubah atau memisahkan gitu ya. Memisahkan waktu produktivitas kamu, eee, dengan, eee, waktu yang memang benar-benar khusus untuk istirahat, gitu. Jadi, di mana, eee, kamu harus melepaskan tuh, rasa-rasa yang namanya, apabila kamu tidak produktif, atau bisa dibilang kamu sedang beristirahat, bukan berarti kamu tidak, eee, berprogres, kamu tidak menghasilkan apa-apa, kamu tidak meningkatkan apa-apa, dan kamu tidak berguna. Nah, itu yang harus kamu hapuskan dulu sih, di awal, gitunya. Betul, secara mindset dan prinsip, ya. Karena, kamu harus mulai belajar nih, sebetulnya perasaan seperti itu tuh, valid gitu kan, dan pasti terjadi, apalagi dengan, eee, adanya perbedaan ya. Eee, di antara sekeliling kamu gitu, kalau tadi kamu bilang, kamu suka, eee, jadi suka membandingkan nih, gitu kan, kondisi itu tuh, valid banget. Tapi, eee, kamu juga perlu nih, mengasih izin bahwa itu tuh, mmm, bukan berarti, eee, kalau kamu istirahat tuh, kamu gagal, intinya tuh, bukan gitu. Jadi, eee, mindset-nya dulu nih, mungkin, yang perlu diubah, ya. Dan, eee, kamu tuh bisa banget juga, untuk menciptakan, eee, yang namanya
Mhm. Mhm. Heeh. Oke, heeh. Terima gapnya, ya. Heeh. Heeh. Mhm. Iya, heeh, bener sih. Oke.
eee, fase istirahat, gitu. Jadi, eee, pada saat, eee, kamu, eee, contohnya kayak akhir pekan deh, gitu kan, ya, yang sewajar-wajarnya orang istirahat, gitu kan, eee, itu tuh, kamu belajar memisahkan, di awal kamu sudah mempunyai mindset seperti itu, jadi, di kamu mengalokasikan, eee, akhir pekan, itu untuk memang betul-betul istirahat atau me melakukan hal-hal yang memang kamu sukai atau senangi, gitu ya. Biarpun itu, hanya sekadar tidur, gitu kan ya, eee, di rumah saja atau mungkin kamu punya acara dengan keluarga kamu, gitu kan. Jadi, eee, coba pisahkan dan, eee, kamu coba, eee, memfokuskan pada hal-hal yang memang penting untuk diri kamu, dan, eee, keluarga kamu, gitu. Karena, eee, kalau kamu kurang istirahat, kalau kamu kurang bahagia, gitu, kan ya, kamu kan, juga nggak akan bisa optimal nih, dalam meraih target diri kamu sendiri. Jadi, itu juga perlu banget nih, kamu coba pertimbangkan dan terapkan gitu. Kalau seperti itu, gimana?
Mhm. Mhm. Heeh. Mhm. Mhm. Heeh. Iya, juga sih. Mhm, bener juga sih. Karena, mmm, kayak, jadi kayak aku tuh kayak harus, apa ya, bikin jadwal pasti mungkin ya? Kayak, mmm, sat apa, Senin sampai hari Jumat itu waktu produktif aku gitu kan, terus kayak Sabtu Minggu tuh waktu aku buat istirahat misalkan membayar hutang tidur yang kurang di waktu, eee, hari kerja mungkin ya. Senin sampai Jumat, kemudian kalau ada waktu lagi mungkin aku akan
Betul. Iya.
ya, coba habiskan waktu dengan anak dan juga istri tanpa harus dipaksa ya. <chuckles> Dan itu mungkin aku harus, eee, apa ya, membiasakan diri dan bener-bener merubah mindset itu, ya merubah mindset-nya karena, mmm, ya benar juga sih, karena percuma juga sih kalau misalkan produktif, apa, mencoba produktif, tapi kalau akunya tetap kayak kurang istirahat dan stres juga, ya enggak akan produktif juga sih, ya?
Bener. Betul banget. Dan, mungkin, eee, kamu bisa cobanya juga dengan pelan-pelan dulu nih, karena kan kamu sudah terbiasa produktif ya, pasti kamu butuh penyesuaian nih kan untuk ini semua? Jadi, mungkin dengan cara, eee, kamu menun menentukan batas minimum dulu kamu nih dalam berproduktivitas. Contoh misalkan kamu, eee, ada hal-hal di luar dari pekerjaan atau misalkan project-project yang biasanya kamu alokasikan itu selama 2 jam gitu kan. Nah ini, eee, 2 jam itu adalah target maksimal. Coba aja kamu untuk mengerjakannya di target e minimum berarti, eee, kayaknya sejam juga kamu udah cukup deh gitu. Jadi itu aja dulu gitu dimulai dari yang kayak gitu. Jadi mengurangi waktu-waktunya dulu gitu, nggak langsung dihilangkan pun nggak papa, tapi coba dikurangi yang tadinya target maksimum coba untuk memenuhi dengan target minimum kamu aja, kayaknya itu bisa dicoba sih.
Mmm. Mhm. Mhm. Mhm, gimana tuh? Iya. Mmm. Mhm. Oke. Oke, bener juga sih ya. Boleh dicoba ya jadi, eee, mengurangi durasinya ya, supaya nggak terlalu lama dan menyita waktu ke aku sih. Heeh, benar juga sih. Ini, bener sih masuk akal, eee, atas saran-saran yang kamu kasih ke aku tuh benar-benar, apa ya, jadi masukan yang positif banget buat aku ya, dan aku sekarang jadi lebih tersadar bahwa memang, eee, waktu untuk diri aku sendiri itu memang penting ya. Makasih banget loh, ini saran yang kamu kasi kasih ke aku tuh benar-benar bermanfaat banget.
Betul. Bener. Iya. Sama-sama. Senang nih kalau kamu sekarang udah terdengar lebih lega ya. Semoga kamu bisa konsisten ya. Sampai jumpa.
Mhm. Oke, sampai jumpa!